Ay, evet, tam olarak öyle bir andı. Yani, eee, i mekânın içerisinde ben ve arkadaş grubundaki kimsenin radarına dahi girmeyecek bir insan ama o, eee, sadeliği herhâlde beni bir şekilde içsel olarak çekti. Evet. <chuckles>
Etki A, çok çok şaşırtıcı. Eee, p peki, eee, o sana bunu söyledi gitti. Eee, sonra sen gittin o zaman.
İçgüdü yani. <giggles> Hı hı. Evet. <giggles> Sonra ben gitmedim. Sonra bir şekilde, eee, kalabalık bir, ııı, dans etme şeyi oldu. Bedava tekila dağıtıyorlardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Aynen, güzeldi. Bu arada ben de pazarlama e ekibinde çalışıyorum farklı bir alkol firmasının. Yani, o yüzden davetli olarak gitmişim aslında. İş yerinden de insanlar var. Hani, çok da şey yapamıyorum, sınırlarımı zorlayamıyorum. Evet.
Hı hı. Süper. Hı hı. Süpermiş. <chuckles> Hı hı. Tabii. Doğru, doğru, doğru, doğru. Daha kontrollü mü olmak gerekiyordu o esnada?
Yani, biraz daha, işte, eee, çok, eee, renk vermemek gerekiyor. Çünkü çok, eee, yani, neden bilmiyorum. Bunu da çok kasıntı bulmuşumdur her zaman ama, eee, yapıştı kaldı üzerime. Hâlâ arkadaşlarımla çıktığımda bile çok sağlam durup eve gelip bayılıyorum mesela. Yani, ilginç. Hı hı.
Evet. Hı hı. Hı hı. Ama bu bu bu da seni sen yapan bir şeydir belki, öyle düşünmek lazım. Sonra ne oldu peki?
Evet ya. Eee, sonra, eee, o sırada böyle bir yan yana gelme durumumuz oldu. Ben de dedim ki, "Senin de, eee, saçın var mı?" gibi bir şey söyledim. Eee, şapkası vardı, şapkasını hafifçe kaldırdım. Çünkü o sıralar herkesin böyle bir saç dökülme problemi, bir kelleşme gibi bir şeyi vardı. Böyle bir dalga geçeyim falan dedim. Ondan sonra, işte, eee, bayağı da uzun saçları varmış. Ben de dedim ki, "Bunları oraya nasıl sakladın ya?" falan dedim. Güldük. Sonra, işte, dedi ki, "Eee, başka bir şey daha içmek ister misin?" dedi. Ben de dedim ki, "Yok, iyiyim şu an, daha içemem." dedim. "Sen davetli olarak mı geldin?" falan diye sordum. Öyle bir konuşmaya başladık, yani. Ama evet, yani, sonra, eee, tanıştık, konuşuyoruz, ilerletiyoruz falan 2’nci ayımızda bana evlenme teklif etti. Ben de dedim ki, "Ben başka dolandırıcılara bakacağım. Ya abartmayalım."
Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Harika. A! Gerçekten mi? İnanılmaz bir cevap vermişsin. O ne dedi peki bu cevabın karşılığında?
<chuckles> <chuckles> Ay, çok üzüldü ya, çok enteresandı, yani. <chuckles> Ama ciddiye almak istemedim ama, şey, eee, konusuna dönersek, evet, içgüdüsel olarak gerçekten, ciddiyetle söylediğini de bir yandan hissediyordum ya ama bir yanım inkâr etmeye çalışıyordu, evet, ama iyi ki güvenmişim iç sesime. Tabii, o zaman evlenmedik, o ayrı.
Ad üzülmez mi? Hı hı. Hımm. <chuckles> Öyle mi? Eee, d hani, o zaman şey mi dedin, hani, "Evlenmeyelim ama bu ilişki devam etsin." gibi bir şey mi oldu?
<chuckles> Evet. Yani, evet, ben dedim ki, "Biraz, eee, bence daha fazla birbirimizi tanımamız lazım." Ço sonra, işte, çok şey oluyor, hüsranla bitiyor ya hikâyeler, gibi düşündüm ve bunu da açıkladım. Evet.
E, tabii. Kesinlikle, kesinlikle, tabii tabii, çok haklısın, çok haklısın. Eee, şimdi kaç yıllık evlisin?